Oye, la verdad, te quiero platicar de que me está costando un poquito sinceramente, de verdad, de alguna manera confiar en en en, pues, llevar a cabo bien mi negocio, ¿no?, en los proyectos que tengo de verdad confiar en que van a a a a, digamos a ir bien, porque sinceramente, esto es algo que siempre me ha costado, ¿no?, como que de alguna manera confiar en que soy capaz de hacer esto, en que soy capaz de hacer aquello. Pero, últimamente me está costando más en esta parte con el futuro, porque la verdad, mira, eh, yo quiero ya de alguna manera proponerle a mi novia que se case conmigo. Eh, y pero, esta parte del futuro es la como que me mantiene un poco incierto, ¿sabes? ¿El de verdad ya estoy listo para hacer esto?, sí podré de alguna manera cumplir como como el hombre, ¿no?, en un futuro, y pues, cómo me veo en un futuro, ¿no?, y y la verdad, como que hay cierta incertidumbre y falta de confianza, sinceramente, en que puedo puedo preparar o lograr todo para, pues, ya en este año 2026 de alguna manera pedirle a mi novia que se case conmigo. Y la verdad que me gustaría que tú me dieras un poco de consejo, un poco de guía, orientación y compartirme tu perspectiva de cómo manejar esta parte.
Ujú. Ujú, superbién. Ujú. Por supuesto, sí, antes que nada, pues muchas felicidades por los planes que ya tienes, espero que todo te salga superbien. Eh y sí, con gusto te trato de dar, pues, quizá algún tip o o quizá un cambio de perspectiva, ¿no? Que quizás es lo que nos puede llegar a ayudar mucho más en este tipo de situaciones. Pero, antes de decirte algo, me gustaría conocer un poquito más de detalle, si no tienes problema. Am, me gustaría en específico conocer Me mencionas que lo que te da un poco más de incertidumbre es que tu negocio vaya a funcionar. Aparte de esto, eh, ¿tú detectas que haya algo más que pudiera llevarte a ese punto de no sentir que estés al cien por ciento en el futuro?
Gracias. Claro. Ah, pues mira, a lo mejor puede ser el el negocio que esto que tengo actualmente el la verdad, como que ahorita va bien, ha ido bastante bien estos ul 2 últimos años, pero digo: "¿Será siempre que este negocio vaya a ir bien, o algún mo en algún momento, a lo mejor el negocio deje de ser rentable?". Entonces, también como que esa parte ahí no me está ayudando mucho.
Entiendo. ¿Y tienes alguna alternativa?, por ejemplo, en caso de que tu negocio, pues esperemos que no, ¿no?, pero sí sí llega a pasar esta situación en la que no esté dando todos los frutos que tú quieres, ¿tienes alguna alternativa? ¿Hay algún plan B?
Oh, pues tengo sí algunas ideas, ¿no?, que puedo implementar, eh, y de hecho que precisamente, eh, quiero iniciar, ¿no? Por lo mismo de que me gustaría tener, pues, otras fuentes de ingreso, otro otros otros negocios, ¿no? Que pueda irlos empezando, por lo mismo, ¿no? De de de esta falta de confianza, y porque, pues, quiero tener ese plan B ya construido, ¿no? No construirlo justamente en en esas épocas donde a lo mejor se me puede complicar un poco esto. Pero, sinceramente, sí tengo, digamos, otros planes que quiero empezarlos, eh, y ojalá pronto pueda, pero pues, eh eh, ahorita como estoy con la decisión esa de a lo mejor ya pedirle, o más bien es que quiero pedirle a mi novia que se case conmigo este año, es como que ahí esa parte que me está jugando un poco en contra.
Entiendo. Oye, y anteriormente entiendo que, mm, te sentías un poco más seguro de de del futuro. ¿Es esta decisión la única que tú consideras que te está llevando a a ese punto de sentirte con esa incertidumbre, o ha cambiado algo en el flujo de tu negocio, quizá que hayas visto como algún riesgo o ayo algo que haya ido mal, algo por el estilo?
Pues no, la verdad, siento que por lo mismo de que de alguna manera ahorita el negocio está estable. Todo va bien, como que pinta muy bien, como que veo que, la verdad, tiene crecimiento y todo esto. Es como de, pero, ¿de verdad me va a durar para cuando esté casado, cuando tenga lleguen los hijos?, y y es esa la parte, ¿sabes?, como que ahorita estoy viendo, y como que, eh eh, es me cuesta un poco pensar en en, cómo de alguna manera, explotarlo aún más, ¿sabes?
Entiendo. Sí. Sí, sí, sí, te entiendo totalmente. Oye, pues, ya entrando un poquito, bueno, conociendo más los detalles, eh, para entrar con con el tema del del consejo, que yo te podría llegar a dar. Lo primero sería, eh, pues, justo entender que esta presión que sientes es totalmente normal. Ah, pero realmente, no es algo que se pueda llegar a controlar al cien por ciento. De hecho, <chuckles> pues, prácticamente nunca en la vida tenemos como algo totalmente asegurado, ¿sabes?, creo que si estás en un buen momento, es es, eh, pues, sí, un gran momento para justo dar un paso como este. Eh, pero, eh, quizás, sí podrías llegar a tomar algunas cosas que te pudieran acercar a una seguridad, sobre todo en el tema de planes futuros, como tú lo mencionabas, ¿no?, cuando lleguen hijos, cuando llegue, pues, estés con tu familia completa, pues, que puedas llegar a solventarlos. El primer paso, y no sé si tú ya lo has contemplado, es más o menos evaluar cuántos gastos, eh, tendrías en ese en ese posible futuro, y cuánto estás ganando actualmente, con tu negocio. Sí ya has hecho esa comparación, ¿crees que ya sea suficiente?
Okey. Ya. Así es. Ah, podría a lo mejor ser, ¿no?, como que de alguna manera, como dices, ¿no?, de empezar o analizar, e evaluar un poco todo. Yo creo que sería buena manera darme ese tiempo de hacerlo. La verdad, ahora sí que e es un pensamiento o una perspectiva que me está pasando, y quería de alguna manera compartírtela, pero sí me a lo mejor me ha faltado un poco ponerme a pensar en esa parte, pero yo creo que sin duda, sí, como como como lo que acabas de comentar, sin duda, sí, sí, sí, ayudaría bastante, algo así.
Sí, creo que eso te podría llegar a a generar esa seguridad, eh, sobre todo sabiendo cuántos son los gastos mínimos, porque al final, eh, creo que eres una persona que, eh, ve mucho hacia el futuro y eso está bastante bien, pero quizás te hace falta un poco más el enfoque sobre a lo que podría llegar a par a pasar en una forma negativa, ¿no?, eh, o mm por darte un ejemplo, eh, cuánto dinero tú deberías de ujú, ganar mensualmente para solventar los gastos de una familia de de una pues, de de tu esposa, y de tu casa, y todo esto para saber qué tan firme estás pisando. Es decir, sí tú, por ejemplo, llegas a desarrollar es una idea de un segundo negocio y, pese a que esta idea quizá no te esté dejando lo mismo, quizá alguno avance más que otro, o o tal, eh, es buena idea tener como que ese segundo negocio que sí o sí te dé esos gastos mínimos. Quizá no lujos, quizá no la vida que siempre has querido y tal, eh, esto se va a complementar evidentemente sí sí ambos negocios van saliendo superbién y todo eso. Es eso es algo es perfecto, pero, vaya, evidentemente que tú tengas un plan en el que sepas que sí o sí vas a tener esos ingresos, pero solamente se lograrían si tú precisamente te haces consciente de cuánto se debería de gastar mínimamente. Entonces, eh, ¿te sentirías bien, por ejemplo, tú, sí sí buscas esta parte de evaluar cuánto sería tu ingreso mínimo, eh, requerido?
Claro. Eso es cierto. Claro. Exacto. Fíjate que yo creo que sí. Y fíjate que a lo mejor ya teniendo un poco a lo mejor analizando, eh, pues a detalle más o menos esos gastos que voy a tener, eh, también a lo mejor, manejando un fondo de emergencia, un fo un ahorro, fondo pues sí, totalmente un fondo de emergencia, eh, para imprevistos, yo creo que a lo mejor sí me ayudaría a tranquilizar un poquito todo. Y a lo mejor es más que nada, ¿sabes qué? A lo mejor ese miedo, ¿no? De esta decisión, eh, que estoy por tomar, ¿no? De esta de esta acción de pedirle a mi novia que se case conmigo. Yo creo que a lo mejor es más más que nada posiblemente e e esa decisión, ¿no? De es eh eso que voy a hacer que a lo mejor me está haciendo pensar en todo esto, que a lo mejor los números, si de alguna manera pintan bien, ¿no? Es más que nada yo creo que, lo que voy a a pedir, ¿no? Que sé que es un gran cambio en mi vida y como que yo creo que, quiero pensar, que a lo mejor cualquier hombre cuando está a punto de tomar esta decisión como que se se pone a pensar, ¿no? En e en eso del futuro y como que de alguna manera puede llegar a asustarse, emocionarse, y no sé, como que son como que muchos, sentimientos y emociones que se me vienen a la mente, pero yo creo que eso que dices de alguna manera, tener una idea clara de de gastos, de lo que viene, eh e fondo de emergencia, me me encanta también e esa parte. Entonces yo creo que a lo mejor, sin duda, sí, sí podría de alguna manera ayudarme con eso.
Sí. Exacto. Sí, definitivamente, eh, creo que este tipo de acciones como tener, pues esos planes B, ese ese mínimo que puedes llegar a a necesitar, es algo que te ayuda como a confirmar que estás en un buen momento para hacerlo, pero creo que coincido muchísimo contigo. Creo que tú ya sabes, de hecho, la respuesta que que es un gran momento para dar un paso así, pero sobre todo, em, me alegra saber que lo entiendes porque creo que eso es algo que no muchas personas comprenden. Pero tú mismo sabes, mm, que todo esto que estás sintiendo en este momento, pues son básicamente los nervios, nervios de una decisión tan importante como esta, que al final sí se necesita pensar. Pero creo que si tú ya sabes que estás en ese buen momento, realmente solamente necesitas trabajar en quizá tranquilizar un poco esa parte, eh, esos miedos que te llegan a dar porque realmente no es como que tengas una base, o no es como que tengas como algo que te esté diciendo que las cosas no van a salir bien, ¿sabes? No tienes una tendencia de que tu negocio esté bajando, eh, no tienes una tendencia que te vayas a quedar sin ingresos, realmente nada, nada, mm de tu situación actual te está diciendo que eso pueda llegar a pasar. Entonces, muy probablemente, solamente son los nervios, totalmente naturales, evidentemente, eh, pero creo que si vas a dar este este gran paso, eh, quizás sea una buena idea como concentrarte un poquito más en todo lo positivo que va a ser recibir este tipo de nuevas experiencias, de todo el proceso que va a ser, pues po eh, casarte con tu con tu actual novia, con tu futura esposa ya en este punto. Ah, entonces sí, definitivamente disfrútalo. Creo que eso es lo que realmente pod podría llegar a recomendarte un poco más, eh, a porque entiendo los miedos, pero a este punto también creo que no hay algo que realmente te esté diciendo que algo así vaya a pasar. Entonces, disfruta mucho este proceso, concéntrate mejor en en cómo le vas a pedir, eh, la mano a tu novia, eh, qué cómo vas a hacer toda esta boda, que al final es al un proceso muy bonito y si solamente te estás concentrando en lo mal que puede salir, pues no lo vas a disfrutar igual.
Ya. Exac Claro. Eso es cierto. Cla <laughs> Sí, totalmen Cla Muy cierto. Es cierto. Claro, y fíjate. Ah, eso es importante, lo que dijiste, ¿no? Y normalmente, del No eres la primera persona que me dice que me concentro más en lo mal, en las cosas malas que pueden llegar a salir, y dejo un poco al lado las cosas buenas que que vienen con esto, con algunas cosas, ¿no? Entonces, nuevamente me lo vuelven a decir, y en este caso tú, y yo creo que tienes por ese lado bastante razón, ¿no? Dejar de concentrarme en esas partes negativas y empezar a a concentrarme en las partes positivas, ¿no? Yo sé que, eh, es más que nada todo esto que que que está por venir, lo que me me está manteniendo, digamos, con este nerviosismo y con esa duda e incertidumbre, ¿no? Entonces, pues, yo creo que tienes bastante razón. La verdad, era era algo que quería expresar, que quería platicarlo con alguien más, ¿no?, que no fuera de mi familia, y pues me viene bastante bien escuchar todo esto que me estás mencionando. La verdad, eh eh, me vinieron bien todas estas palabras que me dijiste. Tienes bastante razón y como que de alguna manera, fíjate que me relajó escucharlo de ti, ¿sabes?, y no de algún familiar que a lo mejor que Sé que muchas veces los familiares, pues te dicen muchas cosas para o no la respuesta a lo mejor que es que que que que debería, ¿no?, sino una respuesta un poco más para tranquilizarte, y siempre decir que las cosas están bien. Entonces, de alguna manera me me gustó escuchar esto de ti, eh, disfruté mucho de la plática, y créeme que voy a tomar todos esos consejos, eh, en cuenta.
<chuckles> Ujú. <chuckles> Al contrario, para mí fue todo un gusto también platicar. Y qué bueno que tomes mis palabras como, quizá no de lado condescendiente, sino que realmente, eh, lo que te digo es porque pues es una realidad. Entonces, creo que tienes cosas muy muy lindas en puerta, y concéntrate en ellas, simplemente simplemente eso. Deja los miedos un poco de lado y y disfrútalo mucho.
Claro. Ah, pues de verdad, muchas gracias por escucharme y créeme que que voy a confiar en esta parte, y solo espero que sí sean eso ese esos nervios que yo llego a sentir en estos días.
Ujú. Verás que sí. Bonito día.
Gracias.